O fulano já conseguiu me dar um feedback sobre isso, sabe, por que que você não tenta fazer isso também? E aí aí que eu cha invoquei, ali o o o coisa ruim. Foi, nossa senhora, Deus me livre! "Eu já falei, eu não sou ele, vocês querem, você não sei o quê, vou ficar" sabe. E aí começa a gerar um conflito, cara, que nem foi bom. De verdade, nem foi bom.
É, acho que daí você tocou num nervo. Ah. Bom, então eu acho que talvez, assim, o primeiro grande conselho é, não faça mais comparações. Porque me parece que ele tem mesmo, ali, um nervo se né, uma uma sensibilidade nesse tópico.
Não, é Total, total. É um é um ciúme. Mas é engraçado porque, assim, é com todo mundo, até tipo, assim, as meninas, né, tem muita menina lá no trabalho, e às vezes tem essa brincadeira, né, das meninas ficarem mais próximas ali do supervisor e tal, né, é uma coisa normal, acho que de todo o trabalho. E aí eles falam: "Ah, vocês preferem ele e não sei o quê". Mas aí é aí tem uma menina, que é brasileira também, ela fala: "Claro, ele vem aqui, ele conversa com a gente, ele trata a gente bem, você fica gritando o dia inteiro. Você acha que alguém fica fica satisfeito com isso?" Sabe, ele já ouviu esse tipo de feedback
É, é difícil, mas você sabe, eu acho que na vida a gente vai sempre ter um chefe chato ou uma pessoa com complexo, e é muito difícil navegar isso, porque você tem que realmente, eh, ter uma ali uma psicologia, um jogo de cintura, que é é complicado. Me parece que não é pessoal com você, né. A
Nossa! É muito chato. Não, é é com assim, eu acho que se for botar pessoal é com esse outro supervisor, né. Hum, hum.
É, exato, exato. Mas, assim, eu acho que seria legal você dar um feedback para o seu chefe para esse chefe mais antigo, antiquado, e falar: "Ó, eu estou sempre aberto e e disponível para ouvir os seus feedbacks. Gostaria muito de poder suprir, né, as suas expectativas, mas eu vou precisar de exemplos mais concretos de do que que você está esperando, ou coisas exatamente que você não gosta que eu fale, porque eu estou mais do que disposto de fazer o que você está buscando, mas eu preciso de"
Uhum. Uhum, bacana. Mas eu preciso de ajuda, né, eu preciso de orientação.
Claro. "Eu preciso de uma orientação mais concreta do que só, né, os berros". <chuckles>
Aham. Po ah não, comigo ele não berra não. <chuckles> Ele não é maluco. Ele ele tem a mania de berrar com as meninas. É, e aí tanto pois é, ele fica ele tem ele é tudo cara, sabe, ele não é tipo, mas sabe, velho resmungão? Ele não é velho, mas isso ele parece um velho resmungão. Todo mundo fala: "Você parece um velho resmungão e tal". E assim, sabe o que que é o pior? Ele é um cara super legal, todo mundo gosta dele. Só que ele tem esses momentos dele de loucuras. <chuckles>
Hã. Ai, que chato. Sei. <chuckles> É. É, é ta é falta de inteligência emocional, viu. Mas, não se abale, não, eh, eu acho que o importan
É. A gente costuma falar que é falta de outra coisa. Tá bom. Mas olha, obrigado por me ouvir, foi legal, foi bom desabafar sobre isso e foi um prazer falar com você. Tchau, tchau.
<laughs> Bom. Igualmente, tcha